Ja.
Wir nehmen mal Disney. Ich fand, Disney war früher politisch korrekter als jetzt, ja?
Ach ja, weil?
Ja, die die haben Tiana rausgebracht hier, „Küss den Frosch“, ne? Sie war schwarz, Mulan war war Asiatin, Pocahontas war, äh, eine Ureinwohnerin, ne? Und ich finde einfach
Ja, aus Honolulu oder so was, ne? Ich glaube, das ist da Richtung H äh, Hawaii oder Hawaii, ne, ist das, glaube ich.
Wie bitte? Pocahontas?
Ja, ne? Ah, ne, das ist ja was ist das dann eigentlich? Ist das, äh, äh, 'ne Indianerin dann, Südamerikanerin, so? Ja, okay. Ah ja, genau. Ich habe es verwechselt mit dieser anderen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt hier auf'm da gibt's noch 'ne andere.
Das müsste Amerika sein, glaube ich. Genau. Ja, müsste irgendwo Amerika sein. Moana.
Ja, kann sein, okay.
Also, die mit dem Schweinchen und Maui, m mit dem Halbgott.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, genau, die. Mhm.
Genau, deswegen heißt meine Katze auch Maui.
Ah. Schön, okay. <chuckles>
<chuckles> Und auf jeden Fall fand ich die halt viel politischer korrekter als jetzt, wo die's halt versuchen, weil ich finde halt, äh, gut, Ariel sei mal hin sei mal dahingestellt, ne, es ist halt 'ne fiktive Figur, äh, da wird äh, ist halt, äh, klar, alles bei Disney ist fiktiv fast, ne? Ähm, aber muss sie denn unbedingt schwarz sein, also musste das unbedingt sein, so? Musste es?
Ja? Ja? Ja. Wer wer ist schwarz? Ariel? Ist doch gar nicht schwarz.
Ariel. Ja, in der Neuverfilmung ist sie schwarz.
Ah, ich kenne nicht die Neuverfilmung. Ich ich habe jetzt an diesen, äh, schönen, alten, ähm, also Zeichentrickfilm rothaarig, ne? Ja.
Ja, sei froh. Richtig, richtig. Wie sie sein sollte, ne, die machen ja kein d die haben ja kein Remake gemacht, sondern die haben ja eigentlich 'ne alte Geschichte sollten die einfach vermenschlichen und haben dann halt 'ne schwarze Schauspielerin genommen mit nicht roten Haaren. Also, die haben das halt
Ah.

Ah, ja, okay. Ah, ja, ah, ja, aha.
Obwohl's nur gespielt war, äh, hatte der echt da Probleme mit, ne? Ja.
Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ne, ich finde wirklich den Film also ich finde ihn, äh, superbrutal, also ganz extrem brutal, aber, ähm, absolut richtig getroffen, also, richtig alles gezeigt, wie dieser Rassismus und wie das abging und so damals. Also, finde ich gut gemacht eigentlich und dass dann halt dieser Django so supercool und total äh, eigentlich voll der schicke Mann, <chuckles> finde ich, in dem Film. Ich finde ihn ziemlich schick, schick und cool stylisch irgendwie, ja. Doch, doch. Also, mir ich finde ihn toll, den Film. Aber gut, das ist natürlich auch ein Film, der das Thema behandelt. Das ist dann was anderes, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, ja, ja, der hat schon was, ja. Ja. Richtig. Ja, schon, schon, da hast ja.
Ähm. Aber wir reden ja jetzt über Serien, so wie die, die ich jetzt gerade gesehen habe, wo dann so alles drin sein muss, ne?
Ja, also, ich tue mich da ganz ehrlich sehr, sehr schwer mit.
Und das ist natür Ja, ja.
Ähm, also, vor allen Dingen äh, okay, schön und gut, politisch korrekt. Natürlich benutzt du jetzt nicht das N-Wort, ne, oder, äh, du sagst ja auch „homosexuell“ und sagst nicht „Schwuchteln“ oder so, ne? Also, ähm
Ja, mhm. Ja, wobei, ich finde findest du wirklich „schwul“ das Wort beleidigend?
„Schwul“, nicht „Schwuchtel“, ja.
Ja, äh, ja, Schwuchtel ja, Schwuchtel auf jeden Fall, das ist 'ne Beleidigung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob schw schw also, Homosexuelle, jetzt das Wort „schwul“, ähm, als Beleidigung empfinden. Nein? D äh, ja? Okay.
Ja, das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Ne, ne, schwul nicht. Ne, ne, schwul kannst du sagen. Das ist genauso wie, du kannst ja auch sagen, eine Person ist schwarz. Es ist halt eine schwarze Person. Du musst dann nicht sagen, sie ist braun, sie ist das, nein, sie ist schwarz. Punkt.
Ja. Ja, ja, okay. Ja, ist auch, äh, kein ja, weiß und schwarz, ja, das ist auch pol politisch korrekt.
Ne? Äh, und und das Problem, was ich aber zum Beispiel habe, ist zum Beispiel wir nehmen jetzt mal, hm, Disney.